At, ayun na nga sana, um, kung hin ano man 'yong mga hindi pagkakaintindihan, eh, matutunan na lang at 'wag na sanang, eh, ano tawag dito, ulitin pa sa mga susunod. Hindi man sa akin o kaya sa ibang tao, gano'n.
Mm. Kaya nga, eh. Ulitin pa no'n. Hmm, kasi mm, tama. Talagang ano kailangan talaga 'yong respeto nandiyan, kahit pa ano din 'yong naging pagkakaalitan niyo o hindi niyo pagkakasunduan. Kasi unang-una, ah, kailangan talaga natin yan sa pagharap sa mga tao, lalo na't syempre iba-iba naman tayo ng perspektibo di ba?
Mm. Oo. Tama. Iba-iba 'yong, pagtanggap natin sa mga bagay-bagay. 'Yong mga 'yong una ano 'yong pagkakaunawa natin, iba-iba rin naman tayo paano umunawa. Lahat 'yong, kumbaga 'yong characteristic natin ay magkakaiba naman. Ah, kung sino na lang 'yong kayang magpakumbaba kung kaya, gawin, 'di ba. Kung importante 'yong pagkakaibigan, ah, o pamilya ganyan, kung sa pamilya man, eh, dapat ayun, kung kayang magpakumbaba gawin nalang.
Ganon. Mm. Hmm, mm. Tama ka diyan. Mm. Hmm. Tama ka diyan. Mm. Gawin. Oo, 'yon ang maganda. Talagang ano lang, ah, isipin na lang din natin na, 'yong ano natin pagiging propesyonal, <chuckles> 'di ba? Kagaya ng nasabi mo kanina kasi para ano hindi na talaga, mag lumaki ng lumaki 'yong away.
Oo. Totoo, 'yon na lang. Gano'n. Lumaki, magka-isyu pa ng ano. Sa bandang huli naman tayo-tayo lang rin naman magkikita, 'yong mga ganong bagay.
Mm. Tama. Oo, tama ka diyan. <chuckles>
Ayan, salamat muli sa oras mo, ah.
Hmm. Salamat din sayo, ah. Madami akong natutunan, salamat.
Ako rin. Paalam.